あの、「世界中のピアニストは男ですよ」って言われて。
はい。うん。うん。 ああ、そうかもしれない。うん、うん。はい。
そう。で、「シェフも男ですよ」って言われて。
うーん。
うん。だから「性別は関係ないよ」って言われて、<chuckles> もうその時にね、あの、瞬殺でやることになりましたね。<chuckles> うん。
うん。 はい。はい、うん。<laughs> はい。あれはどういう影響、ま、なんだなんか歴史なんですかね。男性が意外と多いっていう音楽。
うん。そうなんです。 あの、多分ですけど、クラシック西洋のヨーロッパの音楽で、ピアノとか音楽やってる人ってみんな男ばっかりなんで
うん、はい。 はい。はい。 はい。そうですよね、歴史上の人ぶはい。うん。はい。
ベートーベンもそうだし、ショパンもそうだし。そうそう。 そう、なので、その影響あるんだと思います。うん。
そうですよね。女性のピアニストで、歴史上の人物って聞いたことないですね。うんうーん。
はい。 聞かないでしょ。そうでしょ。うん。 だからあの、多分ですけど、女性の方って弾かれる方いっぱいいると思うんですけど
ですよ。うん。はい。 はい。
あの、いきあその作られてる曲を、あの教会とかで再現したりするのは女性だと思うんですけど
うん。 はい。 はい。うーん。
作曲とかクリエイティブのことが男性なんだと思います。
なるほど。うん。女性はなんか、あのイメージとして弦楽器なイメージが、なんか多い。うん。
うん。多分ですけどね。うん。 うん。 ありますね。うん。いや、例えばハープとか、ああいうものとかも女性の演奏者の方多いですもんね。
はい。 はい、そうですね。うーん。そうですよね。
うん、あとはバイオリンとかも。うん。 ですね。 うん。はい。
ピアノって意外と力もいるものなんですかね。指先だったりうん、腕うん。
はい。うん。 ああのあの、例えば、フォルテフォルテって言ってあの、強い音を出いけない時は、やっぱ強めに鍵盤を押すんで。
はい。 はい。 うーん。はい。
ただ、それ別に女性でも出せるんで
はい。ああ。はい。
あの、差はないと思うんですけど、たとえばフォルテとかが続くと結構あの、叩かなきゃいけないんで、疲れるのもあるんですけど。うん。
うん。 うん。ああ、うんうん。はい。
うん。でもでもそんな男女差がある気はしないですけどね。
あ、そうなんですね。うーん。ええ、なんか、なんか楽しいほんとに、楽しゅうお話をほんとありがとうございました。うん、あい。
うん。 うん。 <laughs> いやいや、僕もなんかすごい楽しく話せたんで。あのものすごくなんかリラックスしていい時間が過ごせました。はい。
はい。 はい。 あ、はい。こちらこそです。はい。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうごました。 はい。